जी, अम,
जी, तो आपको आपकी सुबह जो शुरुआत होती है वो चाय से होती है या कॉफी से होती है?
हाँ जी, मेरी तो अ, मैं एक मतलब चाय से ही शुरुआत होती है क्योंकि चाय में एक थोड़ा-सा देसी टच होता है, उसमें मतलब मुझे बेसिकली अदरक, मसाले वाली चाय थोड़ी पसंद होती है। अ, और जैसे कि मतलब बोलते हैं ना हर कप एक कहानी सुनाता है, तो वैसा कुछ मैं फ़ील करती हूँ, चाय मुझे बहुत बहुत बेहद प्रिय है।
जी।